Eee, yani, aslında benim tamamen fiziksel olarak kendimi güçlendirmek ve daha iyi hissetmek için zaten çok uzun zamandır sporla ilgileniyorum. Yani, o konuda bir sıkıntım, eee, olmadı. En azından onu nasıl kontrol edeceğimi biliyorum. Yani, kendimi tanımak için zaman ayırdım ve, eee, onu hallettim ama, işte, mesela iş şeye gelince, yani, mimiklerimi kullanmadan yapamıyorum ve ne yaparsam yapayım diğer insanlardan, eee, daha fazla kırışıklığım olduğu ve olacağı çok belli yani. Çünkü çok hareket ettiriyorum yüzümü, gözümü bir şekilde ve, eee, insanlara da şey gibi geliyor; yani, eee, kız arkadaşlarımla oturup konuştuğumuzda diyorlar ki "A, kanka sen sürekli çok fazla mimik yapıyorsun, işte, eee, ileride bunu hissedersin, eee, ileride acısı çıkacak hepimizden." falan, filan gibi. Ya da, eee, çok takıntılı olanlar var; mesela bir aradayız, b aynı şeye gülüyoruz. İşte, gülerken, böyle, eee, şey tutuyor, yani, dudaklarının kenarlarını falan tutuyor. Yani, bana çok garip geliyor açıkçası. O yüzden, evet.
Çok güzel. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım. Emm, bana sorarsan, eee, etrafındaki insanların verdiği feedback'ler elbette önemli ama, eee, iş ko sağlığa dayandığı zaman bu aldığın geri bildirimlerle ilgili bunların ne kadar doğru olup olmadığını bir doktora danışıp, eee, teyit etmekte fayda var. Eğer hayatınızın kalitesini etkileyen eleştirilirse bunlar veyahut da tedirginliklerse, endişelerse bu endişeleri gidermenin en doğru yolu bir doktora danışmak. Eğer, emm, yüzündeki kırışıklıkların sen güldükçe artacağını düşünüyorsan, eğer ya da bunu biri iddia ediyorsa bunu pek tabii bir doktorla teyitleşebilir, doğru olup olmadığını öğrenebilirsin. Eğer ki doğruysa mutlaka aynı doktor sana yapabileceğin bazı egzersizler vererek bu konuda destek olacaktır. A! Eğer doğru değilse şimdiden mutlu olmaya başlayabilirsin. <giggles>
Hı hı. Hıı. Evet, ya. Hı hı. <chuckles> Evet, çok doğru söylüyorsun. Doğru olmazsa tabii, benim de içime bir su serpilir. Bu arada, eee, egzersizden bahsetmişken şey duymuştum; yani, yüz yogası gibi, böyle, alternatif yöntemlerle de insanın, eee, kendini belki daha genç, daha iyi hissedeceği bir konuma getirmesi mümkün mü gerçekten?
I hı. Hı hı. Eee, tabii ki, eee, denenebilir şeyler bunlar ama herkesin üzerinde yarattığı etki hem ne kadar sık veya iyi denediğinle ve ne kadar buna yatkın olduğunla alakalı olan bir şey. Elbette ki mesela hatırlarsan sana sabahleyin bir 30 dakika kendini ayırman gerektiğinden bahsetmiştim. Mesela bu ayırdığın süreyi belki bir yol göz eee, yüz yogası ile desteklersen, eee, neden olmasın? Yani, bu önce yüz yogası denersin, eğer sana yeteri kadar iyi hissettirmiyorsa, hani, daha farklı şeyler de, eee, deneyebilirsin. Anla anladığım kadarıyla birçok şey bulabileceksin zaten ilgilisin yogayla.
Hı hı. Evet. Hı hı.